อ่า ช่วยบอกความทรงจำในวัยเด็กที่ยังทำให้ยิ้มได้หน่อยไหมคะ?
ได้เลยค่ะ แต่ว่ามันก็มีหลายเรื่องนะคะ ความทรงจำในวัยเด็กที่แบบทำให้ยิ้มได้อะค่ะ แต่วันนี้อยากจะเล่าเรื่อง <tsk> เอาอันนี้ดีกว่า จะ คือ <chuckles> ก็คือจะบอกว่า จะเล่าว่าตอน ม.ต้น น่ะค่ะ คือเราเนี่ย เรียนโรงเรียนแบบเป็นโรงเรียนผู้หญิงล้วนค่ะ ก็
หือ? อะไรเอ่ย? เรา <chuckles> อ๋อ โอ้โฮ